Thì, ờ, sang cái kỳ 2 của năm nhất đấy thì mình thay đổi hoàn toàn luôn, và mình bắt đầu tập trung vào học tập hơn. Các bạn mình thì cũng như mình cũng như thế thôi, là cũng cũng hay trốn học như thế thì là các bạn mình cũng bị trượt. Thậm chí nhá, mình có một người bạn trượt tận 6-7 môn. Có nghĩa là một kỳ đấy chỉ có học khoảng tám, chín môn thôi à, à 9 môn đấy thì có cả môn thể dục rồi, mình cũng không nhớ lắm. Mà họ gần như là trượt gần hết.
À. <scoffs> Ừm. Ồ. Nhiều vậy sao? Ừm. Ừm, ừm, 8 môn, 9 môn, ừm, mà trượt 2/3, đúng không? Như vậy cũng là đáng báo động ấy chứ, ừm, <scoffs> vậy thì bạn có cảm thấy là trong cái môi trường mà ai ai cũng mải chơi thì mình cũng bị cuốn theo mải chơi không? Và hoặc là trong một cái môi trường mà ai ai cũng suốt ngày chỉ đi học ấy, thì bản thân là cũng sẽ như họ chẳng biết chơi cái gì, và lại phải đi học, ừm, đi lên thư viện rồi học cùng với họ hay không?
Đúng rồi, chẩm nhất. Ừm. Theo mình thì, ờ, về cái môi trường nó quyết định rất nhiều thứ. Giống như mình, ờ, sau khi, a, mình ham chơi, mải chơi xong thì mình có lên thư viện mình bắt đầu thấy các bạn học, học tập chăm chỉ ở trên đấy thì mình cũng một phần nào đó, mình cũng có cái hứng trong người mình, mình bắt đầu học. Thế là mình trong cái kỳ hai đấy thì mỗi á, khi, a, hết hết hết tiết thì lúc mình học 5 tiết buổi sáng, mình hết tiết mình cũng hay lên thư viện. Mình hay lên thư viện để mình, ờ, học học cùng các bạn, thì ở đấy trên đấy có những có anh chị. Ví dụ, ờm, rất là, gọi là, hoà hòa đồng với mình luôn ấy, mình có nghĩa là mình cũng hỏi là "Anh ơi bài này giải thế nào? Anh có thể giải giúp em không?" Anh ấy sẵn sàng giải cho mình luôn. Đúng rồi.
À. Ừm. À. Ừm, vậy là họ, à, hướng dẫn bạn luôn. Ừm, cũng khá là nhiệt tình ấy chứ. Vậy thì, ờ, vậy là bạn cũng đã có được những cái người, à, đi trước và chỉ dẫn cho bạn về cái cái cách học và, à, làm cho bạn cảm thấy là yên tâm hơn, đúng không?
Đúng rồi, với mình cũng ừm.

Ờ, như vậy là cái việc chăm chỉ ở trên lớp, chăm chú nghe giảng thôi là cũng sẽ làm được bài thi, và sau đấy thì đỡ áp lực hơn cái việc là không học gì và đến khi thi là chờ may rủi hên xui, đúng không bạn?
Đúng rồi, cái kỳ 1, mình nhớ cái kỳ 1 của năm, ơ, nhất của bên Bách Khoa đấy, mình, ờ, có một thầy có một thầy dạy môn Toán cao cấp thì phải, thầy vào lớp thì, ờ, ờ, bảo với bọn mình một câu bảo là "Ai không thích học thì có thể đi ra ngoài". Ừm, bọn mình lúc đấy thì cũng, ơ, chưa có đủ, ờ, cái nhận thức nhiều quá, thế là mình cũng, ơ, mình cũng ham chơi, thế là mình cũng nhắn tin với mấy bạn đại học khác, cái hội nhóm của mình mà đã chơi với nhau ở thời cấp 3 đó.
Ừm. Ừm. <chuckles> À. À. Ừm, rủ nhau ra ngoài chơi luôn, ừm.
Đi ra ngoài chơi luôn, thế là bọn mình ra ngoài chơi luôn. Thì thầy cũng không điểm danh cũng không làm gì, và nhưng mà cái kết quả cuối là lúc đấy mới bắt đầu cái chuẩn bị thi rồi, bọn mình, ờ lớp mình bắt đầu là lên thư viện. Ôi, hôm đấy cái thư viện nó rất là đông luôn, mà mình còn không có chỗ ngồi để ngồi.
<chuckles> Ừm. Ừm, à, ừm. <chuckles> Lên thư viện là cày cuốc, đúng không? Gọi là, chơi cả 1, à, kỳ xong trước hôm thi mấy hôm là bắt đầu cày, đúng không bạn?
Cày cuốc. Đúng rồi, ừm, được gọi là nước đến chân mới nhảy đấy.
À, vậy thì trong cái lúc mà, kiểu, nước đến chân mới nhảy như vậy, thì bạn có cảm thấy bị áp lực không? Cái áp lực là sợ là học không kịp hay không?
Ừm, mình cũng sợ, thì, ờ, mình s mình rất sợ luôn. Ờ, tại sợ về tại vì cái trường của mình ấy, là mỗi kỳ là họ sẽ gửi kết quả học tập của mình về cho với bố mẹ mình, là mình tận nhà luôn, nên là mình rất là sợ.
Tận nhà luôn, đúng không? Ừm. À. <chuckles>
Mình bị đú môn đấy thôi.
Vậy thì, ờ, ờ vậy thì trong cái lúc lo sợ như vậy thì bạn vẫn tiếp tục cố gắng, gọi là, cày cuốc trong những cái ngày đấy, hay là, ờ, sẽ vẫn xen kẽ là vừa học vừa chơi, ơ, game giải trí cùng với lũ bạn vậy?